Pernah pernah, dan itu biasanya yang berbeda pendapat itu adalah anggota-anggota perempuan biasanya. <chuckles> Mmm, ibu-ibu, iya iya. Jadi ada perempuan dan ada laki-laki gitu kan dan yang biasanya agak cekcok tuh perempuan gitu a dan salah satunya adalah aku ya gitu karena aku biasanya cekcok gitu sama teman-temanku tapi ke memang kita selalu ada dibatasi dengan kata, "Ya udah gitu toh namanya juga, eee, orang tuh punya perbedaan pendapat atau beda pandangan jadi nggak usah terlalu me misalnya memaksakan mau gimana dan seperti apa," gitu. Jadi ya udah sih dan, eee, waktu itu sempet juga aku kayak, eee, sama teman-temanku yang agak cewek tuh aku juga kayak berpikir, "Apa mereka tuh nggak suka sama aku ya atau gimana?" Tapi akhirnya aku coba komunikasikan gitu kan, kayak, "Eh, kalian tuh gimana sih nggak suka sama aku atau gimana?" Terus mereka juga bilang, "Nggak kok," memang, eee, ya istilahnya ya emang ber mereka begitu, maksudnya da aku sadar pun memang aku yang agak ce cepat-cepat membawa pembawaan perasaan gitu dan i betul betul, dan mereka malah ketawa kok tiba-tiba aku memvalidasi atau melakukan konfirmasi itu buat apa gitu, padahal kan dari dulu juga aku nggak kayak gitu sih, gitu.
Oh, campur-campur berarti anggotanya ya? Heeh. Heeh. Heeh. Oh, gitu. Heeh. Overthinking gitu? <chuckles> Heeh. Oke. Nah, dalam, eee, geng ini, eee, apakah, eee, kalian ini 1 sekolah atau bahkan 1 kelas? Atau beda sekolah ya?
Kita semuanya adalah, eee, 1 kelas dulu waktu pas kelas satu SMP. Tapi di kelas dua SMP ada, eee, satu orang yang masuk ke geng kita karena memang istilahnya apa, eee, dia, eee, 1 kelas sama salah satu anggota gitu di eee, Capcus itu. Terus akhirnya karena dia juga nggak ada teman dan sebagainya, karena kita juga open sebenarnya waktu dulu tuh nggak ada kayak, "Enggak boleh enggak boleh enggak boleh sama ini," enggak, kita tuh selalu open sama siapa aja gitu kan. Akhirnya betul betul, dan akhirnya kita ajakin si orang tersebut dan malah jadi, eee, masuk dalam geng tanpa disaring. Jadi tapi itu jadi suka jadi sindiran gitu, suka jadi bercandaan kayak misalnya, "Oh, iya lupa kan kamu kan bukan anak kelas tujuh bareng sama kita ya, bukan anak kelas satu bareng kita ya," gitu kan kayak dia bilang, "Iya iya, aku enggak," gitu. <chuckles>
Mhm. Mhm. Orang baru? Oh. Heeh. Inklusif berarti ya? Ah, ya ya ya. Oh. Iya, anak baru biasa nih. <chuckles> Oh. Mhm. Oke, baik. Nah, <sucks teeth> eee, karena, eee, dalam konteksnya apa ya, karena dulu, eee, pernah 1 kelas, bagaimana sih, eee, kelompok, eee, Anda nih, eee, menghadapi tekanan sekolah seperti ujian, tugas atau malah tuntutan guru, apakah dihadapi sama-sama atau masing-masing gitu?

Mungkin bisa ceritakan pengalaman seru waktu ngumpul bareng teman, waktu sekolah dulu?
Mmm, oke. Ini nih yang seru nih, gitu kan. Eee, jadi, eee, aku tuh memang punya bukan, ya kita bisa dibilang geng ya, tapi bukan geng dengan tanda kutip negatif ya. <chuckles> Tapi memang, eee, geng persahabatan ini agak cukup variatif dan paling banyak anggotanya daripada perkumpulan sahabat-sahabatku yang lain gitu. Jadi kita itu dalam 1 geng itu ada sekitar 10 sampai 11 orang waktu eh, 12- 12 sampai 13 orang pada awalnya gitu gitu. Nah, eee, tapi semenjak tahun 2016, 2017 itu pertama kali kita mengeluka melakukan apa ya perkumpulan, eee, pertemanan gitu tuh, akhirnya, eee, malah ada 1 orang yang meninggalkan, eee, kelompok tersebut, gitu.
Iya. Oh, geng. <chuckles> Mmm. Oke. Heeh. Oke. Heeh. Heeh, oke. Terus gimana tuh? Eee, bentar Mbak, ini sampai 12 orang saya belum pernah lihat nih ada geng sampai 12 orang. Apakah ini, eee, berhub terhubung dengan aktivitas tertentu, gitu? Apa ini cuma kumpul-kumpul aja?
Dan itu tuh Mhm. <chuckles> Oh, jadi ini tuh dulunya adalah teman-teman SMP aku yang mana memang kami tuh dulu, eee, suka banget sepeda ke daerah pegunungan. Di daerahku tuh memang ada gunung, dan biasanya kayak sekitar sebulan sekali atau 2 bulan sekali waktu jaman SMP ya, masih aku kecil-kecil ya kalau sekarang aku udah jompo, gitu. Itu tuh dulu itu, apa, eee, istilahnya suka banget naik sepeda ke gunung gitu. Tapi lambat laun ternyata hubungan yang, eee, suka asik jalan-jalan itu malah membuat kita suka banget untuk, eee, jadi sahabatan sampai saat ini bahkan, gitu. Nah, eee, m lanjut ke yang cerita tadi gitu, dan, eee, waktu itu yang serunya itu adalah memang kita tuh mau membuat kelo apa, foto studio, eee, 1 geng kita itu.
Mmm. Heeh. Heeh. <chuckles> Iya. Mhm. Oke. Baik. Mmm. Foto studio? Foto-foto atau gimana? Foto studio atau mau bikin foto studio? Wah, kek mana tuh coba diceritakan tuh menarik nih.
Foto studio. Mmm, foto studio.

Ada ada ada. Memang sebenernya tuh udah jarang kumpul, terakhir kumpul kun kumpul pun juga seru banget, gitu, waktu itu. Eee, tapi mas eee, kayak sosial media kita kayak misalnya WhatsApp, atau juga, eee, Instagram, itu pun masih banyak yang bikin story, ya, kalau aku ngelihat teman-temanku. Dan yang paling aktif juga di WhatsApp grup gitu, eee, aku sangat salut dengan persahabatanku, dan teman-temanku tuh kalau misalnya kita ada yang minta tolong gitu, dalam waktu kurun, eee, set sangat cepat itu biasanya suka ada yang respon. Misal terakhir kali nih, baru banget kemarin, eee, temenku tuh dia perlu, eee, pembayaran melalui VA bank tertentu gitu, dan dia nggak punya, gitu, dan aku punya, gitu. Dan waktu itu aku memang lagi buka betul. Jadi pas aku lagi buka pesan grup itu, pas banget, aku bilang, "Mana sini nomor VA-nya." Terus aku, eee, bayarin langsung, terus kayak aku kasih bukti bayar, dan ak eee, emang persahabatan kita cukup amanah gitu kan, setiap orang tuh punya misalnya kita udah, eee, percaya satu dengan yang lainnya, gitu, jadi akhirnya pas aku bayar, gitu bayarin, temenku tuh juga langsung bayarin, eee, ke bank yang bisa dia bayar, gitu.
Heeh. Iya. E iya. Heeh. Iya. Bantu bayarin. Heeh. Iya. Nah. Oke, baik. Nah, kalau bicara, eee, mengenai dinamika hubungan dalam, eee, geng itu kan, tanda kutip "geng" <laughs> karena nggak tahu di, apa, sebutannya gitu, kan? Jadi
Mhm mhm. <chuckles> <laughs> Oh, nama eee, nama ininya apa ya, aku aku kasih biasa kita tuh bilangnya enggak pernah sih, enggak pernah jadi official name, atau jadi, eee, bikin, apa, nama itu enggak. Nama gengnya itu waktu itu kita buat, zaman dulu ya, itu tuh namanya Capcus, gitu.
<chuckles> jadi sebut aja geng. <chuckles> Heeh. Heeh. Oke. Nah, eee, kalau bicara tentang dinim dinamika hubungan, eee, dalam konteks Capcus ini, kan, biasanya dulu itu apakah lebih terasa kompetitif, suportif, atau campur aduk?
Mhm mhm.

Jadi, eee, awalnya tuh kayak tercetus karena waktu itu kan lagi, ada apa ya, di sosial media tuh rame banget bikin foto studio satu geng, atau keluarga atau misalnya, satu keluarga besar, gitu. Dan menurut kita dengan anggota kita yang, udah 12 orang ini kan cukup ya, bikin, eee, klub sepak bola, gitu kan. Waktu itu aku tuh yang inisiat e inisiasi, kayak, "Eh kita buat video itu yuk, buat video apa, eee, foto studio," gitu kan. "Oh, ayo ayo ayo." Nah udah mulai tuh, idenya, "Tolong pakai foto ini, atau pakai foto jas almamater," waktu itu ada banyak banget sih ide-ide, gitu kan. Tapi, pas yang salah satu contohnya, contoh jas almamater ditolak itu karena, nggak semua teman-teman teman-teman dalam gengku itu, e mereka tuh kuliah, jadi kayak nggak enak sih kalau misalnya kayak bilang jas almamater jas almamater gitu kan, karena waktu mhm.
Heeh. Mhm. Iya. Heeh. Mhm. Heeh. Oh, Mbak, eee, kalau boleh saya klaf klarifikasi ini kan, eee, tadi, eee, Mbak bilang membuat foto studio, gitu kan. Apakah foto studio ini, eee, semacam tempat, atau tempat usaha, atau ini, eee, cuma foto-foto gitu, eee, ajang foto-foto bersama? Oke, foto-foto, oke. Heeh.
Boleh boleh boleh. Mhm. Oh foto-foto doang foto-foto doang. Foto-foto doang. Karena memang kalau foto studio, ya berapa budget-nya anak kuliah, nggak ada uangnya. <chuckles>
Heeh, jadi ini foto-foto bersama ya, berarti ya, untuk kenang-kenangan gitu, oke.
Betul betul betul, betul betul dan, eee, akhirnya, kita ngambil, setuju kita ngambil tema pakai baju hitam-hitam. Jadi, semuanya harus hitam-hitam gitu, kayak, eee, mau misalnya mau pakai celana jeans harus hitam, mau pakai celana kain juga harus hitam, pakai rok, juga hitam, pokoknya hitam semuanya, kayak gitu. Eee, terus pas di hari H, eee, wa itu Kak, ada yang pake kerudung warna krem, ada celana jeans pake warna biru. Iya, terus kayak ada juga yang pake sendal jepit, sendal jepit yang mana warna kuning lagi, dalam hati, astaghfirullahal'adzim, gua bilang kayak
Mhm. <chuckles> Iya. <chuckles> Nggak komitmen berarti ya. Wih. E heeh, jadi gimana tuh, lanjut aja.
Ya gimana Kak, ngumpulin 12 orang tuh agak sulit ya waktu itu, gitu kan, ha mana harus janjian liburan kuliah tanggal berapa, atau gimana jadi akhirnya ya udah, disengga diselenggarakan lagi aja itu foto studio langsung gitu, di hari itu, ya, dengan foto ada yang pake celana jepit kuning, celana jeans biru, eee, kerudung krem, ya udah mau gimana. Tapi ya itu juga, jadi sebuah kenang-kenangan sih, buat aku sama teman-temanku sampai sekarang kalau lihat foto studio itu, karena, ada salah satu temanku yang waktu itu ikutan foto studio, tapi saat ini tuh udah jadi nggak nggak pernah kumpul lagi sih Kak, gitu.
Betul. Heeh. Heeh. Iya. Ah oke. Udah udah sibuk mungkin ya, sibuk masing-masing, gitu kan.
Betul betul betul. Itu, eee, aku juga lebih condong ke sana sih, me memihaknya, positif thinking-nya sih gitu.
Heeh, untuk Heeh.